عُمرَك كنت في وظيفة مثلًا، وحسِّيت فيها بقى إن أنتَ بتتعرَّض للاحتراق الوظيفي، أو الوظيفة دي بتست بتستنزفَك وبتستنزف طاقتَك، وبتخلِّيك بقى تعبان جسديًا ونفسيًا وكل شيء؟
الحقيقة، آه، أنا اتعرَّضت الصراحة في وظيفة يعني كده ما، آآ في وقت يعني، من فترة قريبة مش بعيدة. آآ، الصراحة يعني كنت مضغوط فيها ضغط جامد جدًا، والمدير، مش عايِز أقول لك، كان شبه حاطِط عليَّا، آآ، بحُكم إن أنا كنت قديم في ال الشغلانة وكده، فكان فكان كل حاجة فوقي أنا. ف
امم. امم، ماشي. ماشي. أنتَ كنت قديم في المجال نفسه، واتنقَلت مكان جديد، فبقى ليك مدير جديد، والّا أنتَ مع المدير ده من زمان؟
لأ، لأ، لأ، كنت مع المدير ده من زمان، بس الفكرة إن المدير ده يعني كانت سياسته بتمارس ضغوطات شوية، فالموظفين كانوا بيطفشّوا منه. بس أنا مشكلتي بقى إن أنا كنت محتاج الفلوس وكده، فما كانش قُدَّام مِنِي ف إلا الفرصة ديَّة، ف فللأسف الشديد يعني، كنت مستحمل الضغط وال آه آه، بس الموضوع كان كان مسبِّب لي تعب جامد جدًا يعني.
ماشي. امم. امم، تمام. بتقبل، آه. امم، امم. ماشي آآ، استمريت فيها قد إيه؟ ولسه مستمر والّا لأ؟
لأ، أنا في الوضح في الوقت الحالي لأ مش مستمر فيها، بس قعدت فيها حبّة حلوين لحد ما لقيت يعني لحد ما ربِّنا كرَّمني وعوَّضني على حاجة غيرها بعد ما مش عايز أقول لك إن أنا يعني استنزفتني على الآخِر يعني.
ماشي. جميل. إمم، إمم، إمم. طَب أنت أنت قُلت لي إن أنت كنت مُضطر تقعُد فيها بسبب العائد المادّي بتاعها إن أنت محتاج فلوس معيّنة في الفترة دي. فشايف إن ده، آآ، دي حاجة صح أصلًا المفروض إن أنت آآ تفكّر من الجانب المادّي بس والّا لأ، أنت المفروض توزن الأمور ما بين الجانب المادّي وما بين بقى فكرة الراحة النفسيّة؟
اهم. والله أنا شايف إن الصح إن الواحد يوزن الأمور، بس بالنسبة للوضع وقتها يعني، آآ كنت محتاج الفلوس أوي وما كانش عندي ساعتها أي بدايل و وكنت يعني عليّا أقساط وكده، فالموضوع بالنسبة لي كان يعني كان ح يعني كنت كده يعني إيه، في المَقصَلة، فكنت مُضطر غصبٍ عنّي إن أنا أستحمل، بس كنت يم م كان كان ع يعني كنت م مُهلَك نفسيًا وجسديًا، ضَغْط شُغل، ساعات عمل زيادة ما باتحاسبش عليها. آآ
إمم. جميل. إمم، إمم، إمم. مضطر. إمم. أيوه، أيوه، أيوه. إمم طَب آآ احكِ لي كده، احكِ لي مثلًا إ إيه اللي كان بيحصل و ومديرك كان بيتعامل معاك إزاي لو في موقف كمان تذكُره يبقى جميل جدا؟
هاقول لك. يعني المدير مشكلته في حاجة يعني، إن هو عايز كل حاجة كاملة 100%. وغير كده إن حتّى لمّا بييجي يشو يعني أنا كنت باجي أشتغل وباعمل كل يعني باعمل أقصى ما في وسعي يعني، آآ و وأنا يعني كنت باعمل آخري فعلًا يعني مش مبالغة. بس الفكرة إن هو كان يشوف الحاجة ويقول لك: "آه، آه، ماشي، تمام." ما يقولش حتّى كلمة يعني تشجيع أو كلمة تحفي لأ، لأ، لأ ولا أي تقدير. وممكن مثلًا يشوف حاجة بسيطة جدًا يعني م مش مستاهلة يعني ب مقارنةً بالمجهود ممكن تعدّي. يقلِب الدنيا وبيعمل مشاكل و وينسى الحلو كُلّه ويمسِك في الوِحش. يعني عارف أنت اللي هو بيبقى آه، آه، آه. كإنّه بيتلكِّك يعني، فالموضوع كان كان مُتعب يعني أنا نَفْسي كنت متضايق.
آه. ماشي. إمم. آه. ما فيش تقدير، يعني ما ما هو مش بيقدّر مجهودك. إمم. آه، آه. ماشي. على حاجات بسيطة أصلًا ما تستاهلش، آه. إمم، إمم، إمم. طَب وهو دي دي شخصيته مثلًا والّا هو فعلًا كان بيتلكِّك لك وعايز ي ي يطفِّشك أو عايز في مشكلة شخصية بينه وبينك؟
لأ، هو الحقيقة يعني س تقريبًا دي شخصيته، لإن زي ما باقول لك في ناس كتير كانوا موجودين في الشركة وكل الناس طفشت، يعني كل اللي ييجي يمشي. بس الم الفكرة إن اللي كان بيمشي ده كان عنده اختيارات أو الله أعلم ممكن يكون حاله الو و يعني حالته المادّية أحسن شوية أو يقدر يشوف مكان تاني، ممكن مثلًا يقعُد شوية بدون شُغل على ما يلاقي فرصة أحسن. إنّما أنا الموضوع م
آه. إمم. ماشي. إمم، إمم. إمم، بس ده ما كانش متاح ليك، أنت كنت الموضوع صعب بالنسبة لك. طَب حاولت مثلًا تتكلّم معاه في الموضوع أو لو هو عنده مدير تاني، حاولت إن أنت تتواصل مع المدير ده تفهّمه إن الموضوع بيستنزِفك؟
لأ للأسف، للأسف. كان قد ياه! مش عايز أقول لك إن أنا يعني م ما اتكلّمتش مرّة، ده أنا اتكلّمت مرّات. بس الفكرة إيه، إن هو زي ما بيقولوا: "اللي في داء ما بيسلاهوش." يعني هو مهمًا الواحد يتكلّم أو حاولت مثلًا أوضّح له بطريقة غير مباشرة أو أكلّم حد مثلًا يعني آآ مم شايف إن هو قُريّب منّه شوية أو كده، حتّى الناس القريّبين منّه كانوا شايفين إن أنا فعلًا يعني باتعب وبابذل جُهد وعامل اللي عليّا وزيادة و ويعتبر أنا اللي سا أنا اللي شايل أصلًا الشُغل كُلّه يعني على دماغه كُلّه.
إمم. إمم، ماشي. إمم. جميل. حلو جدًا.
ما هو بقى ما بيقدّرش، يعني م فأنا أكتر حاجة بتضايقني لأ، لأ تمامًا، تمامًا. ف فالم ف ف فأنا الصراحة نَفْسيّتي تعِبِت، لإن أنا شايف الشخص اللي قُدّامي ده ما بيقدّرنيش لمّا باحِس إن الشخص اللي قُدّامي مش بيقدّرني، أنا باتعَب نَفسيًا، يعني يعني أنا باعمل يعني أنا قلبي على شُغلك وقلبي على حاجتك وباعمل كل ما في وسْعِي وباشتغل كمان وقت فوق وقتي و ومش بتحاسِبني عليه ومضغوط.
إمم. المو الموضوع ما جابش نتيجة، يعني ما ما إمم. ماشي. حلو. إمم، إمم. بالضبط. إمم. جميل. طَب أنت من من أول ما دخلت الشُغل أصلًا حسّيت الإحساس ده؟ والّا لمّا دخلت كان الموضوع حلو وجميل و وبعد كده بدأت بقى تكتشف كل حاجة على حقيقتها؟
بُص، هو أوَّل ما دخلت يعني، اكمني كنت لسَّه جديد وكده، ما كانش الموضوع ضغط أوي يعني، بحُكم إن أنا لسَّه جديد، لسَّه باتعلَّم، لسَّه باعرف الدنيا رايِحة فين جاية منين. بس لمَّا آه آه آه، بس لمَّا قدَّمت شوية بقى، بدأت بقى كل حاجة تظهر، بدأ بقى الضغط. وعلى فكرة الموضوع ده ش س يعني سبَّب لي مشكلة في حياتي الشخصية يعني، أنا بقيت مضغوط
آه. ماشي. ما عليكش مسؤوليات يعني؟ آه. امم. حياتك الشخصية أصلًا كمان.
آه آه آه، يعني أنا بقيت مضغوط لدرجة إن أنا باشتغَل ساعات فوق الساعات اللي أنا باشتغَلها، وهو كان بيوعِد إن هيعوِّض ويدِّي فلوس يعني مقابِل العمل، ما كانش بيدفع أصلًا أي فلوس تمامًا. وحتى لمَّا كان آه آه، وحتى لمَّا كان بيدفع، كان بيدفع ملاليم، اللي هو يعني حاجات لا تُذكَر يعني. فهو أنا كنت شايِف إن هو الصراحة يعني بياكُل الحقوق شوية، ب ويعني شخصيًا حصَل يعني بالنسبة لي أنا يعني كنت اشتغَلت كام يوم كده، مش يعني أيَّام كمان، وفي الآخِر يعني، المفروض إن ال الش الشغل الزيادة ده بيكون له مقابِل مادي أزيد شوية، لأن الواحد بيشتغَل ساعات أكتر. لأ، ما اتقدِّرتِش في ده، طب حتى لأ، والّا حتى لا تقدير معنوي بكلام، والّا حتى تقدير مادي.
امم، امم. ياه! آه. امم. ماشي. جميل، آه. أكيد، أيوه أيوه، آه آه. ما ما كانش في التقدير ده برضه، امم. والّا مادي. طَب و وإمتى بقى بدأت تحِس بقى أو تظهر عليك العلامات ال اللي بتقول بقى إن أنت مُستنزَف وكانت إيه العلامات دي؟
هاقول لك. يعني أنا ب على م يعني بعد بعد بقى ما يعني الموضوع بدأ ياخُد معايا مُنحنَى تاني فإن أنا بقيت يعني مُحبَط، بقيت طول الوقت تعبان ما ما ما عنديش خُلْق أكلِّم حد، حتّى لمّا كنت باجي أروَّح البيت أقعُد مع الأسرة وكده <tsk> م م مش يعني مخنوق، عارف أنت لمّا يكون في حاجة مخنوقة جوّه الواحد؟
ماشي. آه. آه، آه. يعني كمان حياتك حياتك الاجتماعية والأسرية آآ اتدهورت هي كمان مش الشُغل بس.
آه، بقت يعني ب بقت حالة كئيبة كده لدرجة إن أنا هم طَب هم يقولوا لي إيه، أنا أنا أنا بطبعي ما باحبّش أدخَّل العيلة أو أهلي في الشُغل، فباحب أي حاجة في الشُغل دي يعني ما باحبّش أشيّل حد هَم يعني، "طَب يا ابني فيك إيه؟"
إمم. جميل آه. إمم، إمم بالضبط. أنت كنت عارف إن ده سببه الشُغل والّا والّا ما كنتش واخِد بالك أصلًا؟
لأ، أنا متأكد إن ده سببه الشُغل، لإنّه هو يعني فم ما فيش حاجة هتعمل لي اللي أنا فيه ده إلّا الشُغل. الواحد بيشتغل يعتبر ساعات كنت باطبّق <tsk> و ومعاملة وِحشة وكل حاجة يعني ووقتي مع الأسرة معتبر ما فيش أصلًا وقت مع الأسرة، معظم الوقت في الشُغل ومعظم الوقت مشغول فهُم حتّى حاولوا يسألوني "طَب أنت في إيه، طَب يع <tsk> آآ طَب أنت يعني بنلاحظ إن أنت بتيجي متأخّر من الشُغل، طَب أنت مثلًا شغّال شُغلنتين؟" يعني باقول لك لدرجة إن هم وصلوا
جميل. ماشي. آه. إمم، إمم. إمم. إمم. هم لل للدرجة دي هم هم أصلًا بدأوا ي مش فاهمينك، هم هم آه. هم مش فاهمين أنت بتعمل إيه ومش فاهمين أنت بتعمل كده ليه ومش فاهمين حاجة دلوقتي غير إن أنت شايفينك متضايق و ومُستنزَف بس.
يشكُّوا. آه. حقيقي، لدرجة إن هُم قالوا لي: "طَب الشغل اللي أنتَ فيه دوَّة، هو ما دام أنتَ يعني بتتأخَّر فيه أوي كده، سيبه." ف قُلت لهُم: "يعني أسيب الشغل وأقعد؟" يعني وأنا برضو عندي مسؤوليَّات وعندي حاجات يعني. فهو ال لدرجة الناس القريبة مِنِّي آآ، قالوا لي: "سيبه وربنا وربنا يرزُق." فأنا الصراحة رفَضت المبدأ ده، لأن أنا لو أنا
ماشي. آه. جميل، آه. آه، آه، آه. ما كنت كنت قلقان من فكرة إن أنتَ تسيب الشغل، ما تلاقِيش حاجة تاني، وعندَك مصاريف وأقساط زي ما أنتَ قُلت. فالموضوع بالنسبة لك كان صعب جدًا وكان مخِيف يعني.
أكيد آه طبعًا، فيعني يعني، زي ما عصَرت على نفسي لَمُونة كده، وقُلت بقى يعني: "ياض، مشِّي الدنيا." فالصراحة يعني، حاوَلت برضو أمشِّي الدنيا، بس برضو آآ، الن النفسيَّة النفسيَّة في ال في الأرض. فقعدت أدعي بقى أقول: "يا رب." آه.
آه. لسه مستنزف برضو. امم. جميل، يعني هي ال العلامات اللي ظهرت عليك إن أنتَ آآ، بدأت الأوَّل تحبط وتحس بإجهاد، وده أثَّر على علاقتَك بأهلَك، وأهلَك نفسهم بدأوا يلاحظوا إن أنتَ متغيِّر، وبدأوا يلاحظوا إن أنتَ تعبان دايمًا، ودايمًا ما عندكش وقت، وكل الكلام ده. فهنا أنتَ بقى يعني بدأت كده ال خلاص ت ت تحس إن الأمور بتخرُج عن السيطرة.
آه حقيقي، لأن أنا باقول لك يعني أنا امم كانت حالتي صعبة جدًا، ونفْسيتي كانت في ال كانت في الأرض يعني ب بدون مبالغة يعني. بس زي ما قُلت لك ال ال اللي كان م اللي كان يعني مخلّيني أستحمل موضوع ال ال ال إيه الفلوس وكده. فأنا الصراحة لما الموضوع جاب آخره معايا يعني، أنا كنت قرّرت إن أنا اسيب الشغل، فقُلت خلاص يعني طَب أعمل إيه يعني أموّت نفْسي؟ الموضوع بالنسبة لي كان
امم، ماشي. جميل. امم، امم. امم، ماشي. و وما كنتش لسه لقيت شغل تاني، أو لقيت فرصة تانية؟
لأ ما كنتش لقيت، الموضوع بالنسبة لي وصل لدرجة إن أنا خلاص، أنا لو قعدت في المكان ده تاني أنا ممكن يحصل لي حاجة، ممكن من التعب كده أقع على الأرض ما أقومش. من ك فعلًا من كُتر ال التعب والشغل وكده، وفي نفْس الوقت أنا شايف إن أنا يعني ما باتطوّرش، واللي بانام فيه باصحى فيه، يعني م <tsk> ما فيش حاجة، كل اللي أنا باعمله إن أنا عَمّال باضيِّع وقت آه، آه.
امم. امم، تمام. جميل. آه. امم. خلاص أنت بدأت بقى ت تشوف حياتك ال ال الاجتماعية، وتراعي بقى مشاعرك النفْسيّة وكل الكلام ده، وخلاص ر جنّبت بقى الماديات، وقُلت زي ما الناس كانت بتقول لك كده يعني ر ربّنا هيرزق.
لأ، آه بس ما سِبتهاش برضه يعني بالشكل الكامل، يعني ع ساعتها بقى دخَلت للمدير قُلت له: "أنا عاوز إجازة، أنا بقى لي فترة كبير شغّال وعايز يعني أرتاح شوية آآ، آخُد لي إجازة وكده." الأول كان رافض، وقال لي الشغل ومش الشغل وكده، المهم يعني عملت مشكلة يومها وحاولت إن أنا يعني كلّمت ناس وكده، المهم إن الموضوع استقَر إنه هو، إن أنا آخُد إجازة يومين.
امم، إمم، ياه! ماشي. آه. امم. جميل.
فقُلت بقى اليومين دول أنا آآ، لدرجة إن أنا باقول لك إن أنا أيام الإجازات كمان كنت باشتغل فيها.
امم، امم، امم. كان الموضوع صعب، ي يعني حتى أيام الإجازة أنت أنت مُضطَر تشتغل يعني. امم، يعني الموضوع كان مستنزِفك من كلّ الجهات.
المهم هاقول لك، آه، آه ما في لا، لا، ما فيش ما فيش راحة تمامًا. لأ ما فيش راحة تمامًا، قُلت بقى أنا اليومين دول أقعُد بقى أستجمِع فيهم بقى قوايا كده و وأسعى بقى أشوف لي بقى ح شُغل في مكان تاني أو أكلّم ناس، المهم إن أنا أنا خلاص كده، أنا جِبت آخري لدرجة إن أنا قُلت أنا بَعد ما اليومين دول ي يخلَصوا أصلًا أنا مش هارجَع تاني، أنا مش ه و و و وربنا يعوِّض عليَّ بقى في ال في الفلوس، وعلى فكرة كنت ساعتها كنت في آخِر الشهر يعني.
امم ماشي. آه. امم. امم. جميل. امم، امم، امم. أيوه، يعني خلاص أنت وصلت لمرحلة إن أنت حتّى قِصَّة الفلوس اللي أنت كنت شغّال عايزها ال ال اللي شَغّال علشانها مش عايزها.
فأنا ح امم. لأ، مش عاوزها. لأ، لأ، لأ، زي ما باقول لك كده، فأنا قُلت بقى إيه خلاص كده أنا م الموضوع بالنسبة لي بقى مُنتهي، أنا لو رُحت تاني، آآ مش عارف ممكن يحصل لي إيه.
آه. ماشي جميل آه، وفعلًا ما ما رُحتش من بعدها بقى، والّا رُحت آآ يعني برضه أدّيت للموضوع فُرصة كمان؟
ف هاقول لك. هاقول لك، يا دوبك آآ أول يوم، آآ رُحت قدّمت ف في شركةٍ ما يعني كده، في نفس المجال بتاعي.
ماشي. جميل.
فرُحت قعدت مع مدير الموارد البشرية وكده، و وقدّمت له نفسي وكده، وحاجات من ديّة، فقال لي تمام آآ ممكن تيجي بُكرة نِكمِّل معاك بقيّة الإيه، بقيّة يعني الحاجات ال عملية التَّوظيف وكده، ح قُلت الحمد لله إن هو إيه، يعني ما أدَانيش ميعاد بعيد لإن أنا
امم. جميل، آه. في في قبول مبدئي، يعني آه، في قبول مبدئي، وكمان جِه في صالحك إن هو في إجازتك.
آه، آه فأنا قُلت الحمد لله يعني، جيت آآ ما كدّبتش خبر، رُحت، آآ ذاكرت، وقعدت آآ أتدرب، وح قعدت أتعلم حاجات كده في مجالي يعني وكده يعني، رُحت تاني يوم قعدت مع ال مع مع مع يعني اللي هو هيعمل لي interview وكده، والحمد لله عدّيت المقابلة، وكل حاجة تمام، ومش عايز أقول لك بقى إن أنا، الشركة اللي أنا كنت فيها دي، أو المكان اللي أنا كنت فيه ده، ما هوّبتش له تاني، لدرجة إن هو عمل لي، زي حاجة، زي Phobia كده يعني حتى ك يعني
ماشي. أيوه، أيوه. ماشي. إمم. أيوه. إمم، إمم و وسِبْت بقى فلوسك، وسِبْت الشهر بتاعك كُلُّه اللي أنت كنت شغّاله مش
مش عايز أقول لك آه، آه مش عايز أقول لك إن أنا لحد دلوقتي ليَّ فلوس عندهم، وما رُحتش خدتها ومش عايز أروح آخُدها، يعني من درجة إن ال العقدة النفسية اللي جات لي منهم، أنا الصراحة شايف يعني عند ربنا، بس لأ، أنا مستحيل أهوّب ناحية هناك تاني.
إمم. ياه! ده ده إمم. ده ده ده شكله كان يعني، فعلًا شغل مستنزفك تمامًا، تمامًا و لدرجة إن هو يعني يسبب لك عقدة زي دي، إن أنت حتى مش قابل تروح تخش الشركة تاخد حقّك.
آه، ده ما كانش في حياة، أنا ما كانش عندي حياة. أنا كنت 24 ساعة في الشُغل حتّى لمّا أروّح، تليفونات، الحق، اعمل، ابعت مش عارف إيه، آآ ك اعمل كذا، جالك كذا على الواتس شوفه. إيه أربعة وعشرين ساعة؟!
إمم، جميل. طَب و آه، آه. إمم. جميل. والوضع بقى ال اتغيّر في الشُغل الجديد والّا برضه آه.
الحمد لله آه، آه. الحمد لله يا رب، ربِّنا بيعوّض طبعًا. يعني الواحد صِبِر والحمد لله ربِّنا بيعوّض طبعًا.
أكيد، أكيد. إمم. يعني ممكن تكون كانت مثلًا فرصة ليك أو باب ليك مثلًا إن هو يفتح لك شُغل في الشركة التانية دي بتشوفها كده والّا بتشوف إن إن إن أنت ندمان إن أنت اشتغلت في الشركة الأولانية؟
والله أنا الصراحة ما باندمش. يعني أنا شايف إن هي بتبقى تدابير ربِّنا وربِّنا يعني ما بيعملش حاجة وِحشة في الأول وفي الآخِر. يمكن يكون ده كان اختبار أو كان مثلًا حاجة تأهِّلني لحاجة تانية.
آه. بالضبط. أكيد. يعني كلام جميل وتجربة عظيمة جدًا، جدًا يعني إزاي قدرت تخرُج من الاستنزاف والمرحلة الوِحشة اللي كنت بتمُر بيها، فحقيقي باحييك عليه وباشكُرك جدًا على كل الكلام ده.
الع